Sei.
Então, são pessoas que estão aqui também sozinhas, então tem muito convite: “Vem aqui em casa, vamos jantar, vamos fazer caminhada, vamos fazer não sei o quê, festa de Natal, festa de Ano Novo, festa de não sei o quê, meu aniversário”, assim
Então foi meio que uma mudança, assim, que te afetou positivamente, né, ou você não gosta tanto assim dessas mudanças? Porque tem os dois lados, né. Às vezes tem muitas pessoas que você falou assim, ah, eu gosto mesmo de viajar sozinha, não é problema. Então tem aquelas pessoas que gostam de ser um pouco mais solitárias, mas outras gostam assim do agito, né. Então essas mudanças assim você foi positivo, foi negativo? Como é que você está se sentindo com isso?
<laughs> E Uhum. É. É, eu nunca que imaginei que, depois dos 40 anos, eu fosse ter um grupo de amigos, sabe? Isso me remete muito à adolescência. Eu acho que foi a última a última referência e, assim, um período de faculdade, universidade também, de ter um grupo de pessoas que todo mundo meio que manda mensagem, e meio que é um pouco um apoio um do outro, sabe? Porque eu acho que é uma característica muito típica de quando vo um lugar onde os estrangeiros meio que fazem um grupo e viram o apoio, o suporte emocional um do outro, porque ca ninguém tem família.
Aham. Um do meio que que até uma família, né, porque meio que ninguém tem ninguém, aí todo mundo tem todo mundo ali, né. Os amigos se tornam uma família, né.
Isso. É, exatamente. E a maioria dessas pessoas são solteiras. Então porque se fossem casais, eu acho que os casais se se apoiam emocionalmente, né? Enfim, têm suas programações individuais. E, nesse caso, são muitas mulheres solteiras. Também têm homens, mas a maioria é mulher, e aí eu acho que as mulheres têm essa coisa já, né, de se apoiar, de se ajudar, de não ter problema de enfim, eh, dizer que quer ver uma à outra e tal. Acho super legal, mas talvez
Aham. E e essas pessoas assim, é todo mundo de diferentes países, ou é do mesmo país que você?
É, uhum. Por exemplo aí agora tem eh uma uma mulher ela é holandesa, a outra é britânica, a outra é alemã, a outra é romena, aí tem o americano, tem o francês, tem italiano também.